Iya, bener banget, Kak. Jadi, kita tuh, ha pokoknya harus pinter-pinterlah, harus tau caranya, gitu, ya, kalau misalnya mau, eee, belanjanya sekalian gitu, biar nggak boros, biar nggak dibuang karena busuk, itu gimana, sih, cara nyimpennya, gitu, karena kalau misalnya awalnya, tuh
Nah. Ah, iya, bener. <chuckles>
ini, Kak, sempet juga kan, trial error, ya, Kak, ya. Jadi tuh, eee, sempet juga belanja, awalnya seminggu gini, kok, ternyata banyak yang busuk, bahannya gitu, terus ap akhirnya, eee, 3 hari apa, ya. Tig setelah 3 hari, oh, belanjanya sedikit, nih, terus 3 hari ke pasar, nanti udah habis, ke pasar lagi, dan itu, tuh, capek ternyata, Kak, kayak iya, nah, itu kan, menghemat tenaga kan, Kak. Jadi, bener-bener, setelah tau cara nyimpennya itu, eee, jadi awet, enggak banyak barang, nggak nggak ada bahkan barang yang dibuang, dan menghemat tenaga kita, gitu, Kak.
Iya. Pasti, sih. <chuckles> Betul. Bener bener, itu karena kalau seminggu mungkin kalau misalnya pasarnya nggak jauh
Iya.
ya, enggak terlalu memakan waktu dan tenaga, ya, tapi kalau misalnya pasarnya lumayan jauh, apalagi, eee, kita sekali belanja, pasti lumayan banyak, ya, lumayan sih, Kak, pasti, lumayan banget untuk ngabisin tenaga dan waktu, gitu. Kalau bisa seka kalau bisa seminggu sekali, kenapa enggak, kenapa harus, seminggu 2, 3 kali, gitu kan, Kak?
Bener bener banget. <chuckles> Iya, bener. Iya kan. Iya, bener banget, gitu, Kak.
Oke.

Selalu beli gitu loh, Kak. Selalu beli entah ke coffee shop atau enggak, ke minimalnya banget Indomaret Point gitu lah ya. Nah, terus sekarang tuh kayak lebih memutuskan untuk, "Ih, kayaknya aku bisa deh bikin sendiri di rumah." Ternyata gampang kok bikin late gitu ya, tinggal bikin aja. Apalagi sekarang tuh kayak ada kopi, eee, yang amerikano gitu kan, Kak, yang dibuatnya tu, tinggal diseduh doang gitu kan.
Oke. Wah. <chuckles> Heeh. Iya iya. Iya iya. Betul betul.
Terus, eee iya, tinggal dibikin, tambahin susu, udahlah. Rasanya ternyata mirip juga, eee, sama yang biasa dibeli, kayak gitu. Jadi kayak, lebih suka apa-apa sekarang dibikin di rumah gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang kayak gitu juga, ini sih, waspada banget sama kadaluarsa susunya. Karena kadang kalau misalnya lagi, eee, pengennya nggak pakai susu, nah itu
Iya iya. Betul.
takut susunya kelamaan gitu loh, Kak, yang akhirnya nggak bisa dimakan. Nah, itu tuh.
Iya sih, bener bener, paham. Karena kan susu kan, kalau udah sekali dibuka kan, pasti akan lebih cepet basi, kan, Kak? Meskipun di kulkas, ya. Meskipun di kulka kan masih mere masih mereka juga ada, lebih cepet lah kadaluarsanya, gitu. <clicks tongue> Ngomong-ngomong soal kopi, ini aku tertarik nih, karena, aku termasuk penikmat kopi gitu, Kak. Heeh heeh, berarti, Kakak sukanya apa nih? Amerikano kah, atau yang kapucino, atau gimana, Kak?
Iya, bener. Iya, iya. Iya, bener. Iya. Kayak, gimana nih? Suka ngopi juga, wah.

Iy baru nyobain sekali gara-gara tuh salah salah pesen Kak, bukan salah pesen ya kayaknya baristanya tuh salah buat. Saya tuh mintanya late, nggak manis kan. Terus, eee, ponakan saya tuh mintanya kapucino, yang manis.
Gitu. Heeh. Heeh, oke.
Nah, ternyata malah latenya yang manis kapucinonya yang nggak manis.
Oh gitu <chuckles> kebalik.
Jadi, akhirnya tuh dituker ya mau nggak mau kan saya nggak suka yang manis kan akhirnya saya minum yang kapucino nggak manis, dan ternyata saya baru tahu itu enak.
Iya iya. Oke. I iya bener lagi Kak parah enak banget aku kayak, baru-baru ini sih kayak mungkin 2 bulanan ini lah, itu akhirnya, nyobain kapucino tapi tanpa gula, iya enak banget ternyata, terus kayak keterusan gitu Kak. <chuckles> Buat sendiri juga. <laughs> Buat sendi
Gitu, iya kan. Itu buat sendiri Kak? Buat sendiri nggak Kak? Oh iya?
Buat sendiri aku, heeh, kalau Kakak biasanya resepnya apa tuh yang kapucino nggak manis?
Oh iya buat sendiri ya? Oh. Mmm, kalau aku, nggak pernah Kak aku nggak bisa bikin kapucino soalnya, aku paling late doang. Kalau late kan cuma sama ini ya
Oh gitu.
cuma sama susu gitu kalau cappuccino belum, ini belum bisa.
Iya iya iya. Oh iya iya, <tsk> wah ini kita harusnya bisa lebih lama lagi nih ngobrolin kopi. <laughs> Seru banget ternyata kita sama-sama suka kopi, makasih banyak ya Kak buat tips-tipsnya tadi untuk, lebih menghemat bahan-bahan di dapur biar tidak terjadi pemborosan. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya, di lain waktu.
Ngobrol panjang nih iya nih, aduh. <laughs> Aduh sayang banget ini. Iya. Iya, sama-sama. Siap, siap Kak. Makasih banyak udah dengerin ya Kak.
Oke.